Ähm, ja, also halt allgemein so diese diese diese diese Epoche von damals ne? Und dann gibt's also es gibt natürlich nicht nur naja halt, äh, 1800, ne? Da sind ja sehr viele so rumgelaufen. Ja, ja genau, sehr viele sind da so rumgelaufen und, ähm ich meine, ist natürlich nicht nur diese Serie, die das so widerspiegelt, sondern ich we ich mag einfach Anzüge sehr gerne und ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja auch Hitman, der trägt auch immer richtig coole Anzüge und auch so richtig coole Krawatten und immer richtig schön maßgeschneidert und da da da muss ich immer richtig viele Anzüge ausprobieren und manchmal kaufe ich mir die in echt sogar dann nach.
Welche denn? 1800? Mhm. Mhm. <chuckles> Das klingt auf jeden Fall echt schön und ich bin auf jeden Fall echt froh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kleidungsstil nicht in den 1800ern irgendwie gek getragen wurde oder so was.
Doch tatsächlich in einem kleinen Dorf in England, okay?
Ach so. Da das das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, der Style ist
Ja. Ich habe recherchiert.
Ja, okay, ich möchte das auch gar nicht anzweifeln. Ich dachte, das ist der Style aus 1980 aber 1800 kann's natürlich auch gewesen sein. Also 8 und 8 kann man ja natürlich verwechseln.
Ja. Das war 18 also ja ja. Das ist, äh, in 'nem so 'n kleinen Dorf in England, da wa wur wurde das tatsächlich erschaffen quasi also da haben die Ersten angefangen ja Lil Washington heißt das, aber das gibt's jetzt gar nicht mehr tatsächlich, das ist jetzt, äh, Washington DC und
Von welchem Dorf?
das ist gar nicht in England, aber die jetzt haben sich halt umgesiedelt dann nach Amerika.
Ach so, ja, okay. Ähm, ja, das klingt auf jeden Fall echt interessant und, äh, schön, dass sie dass du dich so auch 'n so bisschen darüber recherchiert hast, so um dein eigenen Style zu finden und so bisschen die Hintergründe zu kennen. Wäre ja blöd, wenn du wenn du irgendwas magst oder so 'n Liebling, äh, von irgendwas hast und dich so damit gar nicht auskennst, aber zum Glück ist das nicht dein Fall, ne?
Ja, natürlich. Man muss auch wissen, was man anzieht. Genau. Genau, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, wenn man schon etwas represented, ne? Dann sollte man auch die Geschichte dahinter kennen und diese Geschichte natürlich auch vertreten können. Also, das war mir total wichtig, da habe ich le ja, äh, wochenlang habe ich gelernt tatsächlich, um das alles in meinen Kopf reinzubekommen und jetzt, wie du siehst, kommt das geschossen wie aus der Kanone.
Mhm.